Pues mira, yo, este, he tenido, eh, trabajos tanto presenciales como en línea, y donde más me ha costado obviamente ha sido en la parte de en línea.
Okey. Ay, ¿eso eso, o eso a qué se debe? <chuckles>
Que, eh sí, es que mira, cuando es presencial, pues de cierta forma ya tu mismo grupo de trabajo ya te vio ahí 7, 8 horas, este, te a te vieron ya salir, y si te escriben algo por alguna red social, por ejemplo, WhatsApp, que es lo que normalmente le ocupan en los trabajos, eh, o te suena en hablar o algo, pues tú ya dices: "Oye, pues yo ya me retiré, ¿ya qué puedo hacer, no?, ya no estoy ahí". Normalmente, casi todo casi todo se soluciona ahí mismo, ¿no?, en el lugar, entonces, pues ya checaste salida, ya no hay nada que hacer, normalmente, ya es hasta el otro día.
Lo que te complica. Ajá. Ajá. Ah, ya entiendo. <chuckles> <chuckles> Sí, sí, sí. Ah, y en los trabajos online, ¿cuál sería la diferencia?
No, pues en el trabajo online, ahí sí es un una problemática muy grande, porque este, muchas veces esos mismos trabajos, por la supuesta libertad que te dan de que todo lo puedes hacer desde casa, este, muchas veces trasgreden ese tiempo realmente, ¿sabes? No no respetan tus horarios, piensan que tú estás ahí pegado a la computadora 24 7. Sí, exactamente, ¿sabes?, y
Ah, okey, es entiendo. <chuckles> Veinticuatro siete. <laughs> Guau.
pues en algún momento me tocó cuando empecé en en el trabajo en línea, este, la verdad es que no soy tan viejo, tengo no muchos años ahí, como un poco más de 2 años. Este, pues cuando era trabajador, eh, pues inicial, pues no había tanto problema, ¿no? Porque yo te supone que tenía un horario muy fijado, mi jefe normalmente era, eh, pues considerado con esa parte, sobre todo porque yo tenía otras cosas que hacer en otro trabajo, entonces esa parte la entendía él, ¿no? Em, muchas muchas veces me llegaba a decir así como de: "Oye, necesito esto, y el otro", pero yo le comentaba como de: "Oye, este, en los términos que quedamos pues, eh, ahorita no estoy, ¿sabes?, o sea, no hay nada que pueda hacer, lo lo voy a revisar. Gracias por avisarme, pero hasta que ya esté conectado", em
Ah, okey. Ah, okey, entiendo. Ah, ¿y en qué momento?, o sea, ¿eso es un límite al final, no? Estabas poniendo un límite: "Entre tú y yo, ¿quedamos en un acuerdo?, eh, permíteme, no lo puedo hacer", y y ahí se quedaba, ya no había más.
Claro. Sí.